ね。昔と今ってストレスの感じ方とか受けるストレスって変わってきてるって思いますか？
うん。 はいはい。 うんうん。 そうですね。ま、その、どれくらい昔かっていうのにもよったりはするんですけど、でも、ま、あの、ま、い何て言うのかな。ま、総合的に見ると、まあ、今の方が、ん、そのストレスとかそういうのには、上手く対処っていうか、あの、リラックス、うん、してる時間が結構多いんじゃないかなって。その、自分自身が、あ、こういう環境だとこうなるんだ、あ、あとは、あの、なんていうのかな、こういう食べ物だとこうなるんだとか、そのデータが昔よりあるんで、そうすると、あ、じゃあ自分にはこの環境、この食べ物を処方して、こういうリズムで、こういうルーティンでって。うん、なので、ま、昔と比べると、ま、その、ストレスっていう意味でも、ま、少ないかなっていう風には、うん、思ったりしますね。
うん、うんうんうん。 うん。 うん。 ああ。 うん。 うん。 うんうん。 うん。 うーん、確か。なんかたぶん、あのストレスを受け止める、なんていう器っていうんですかね、そういったものが多分成長と共に受け止められるようになって、解消できるようにはなってきてるのかなって思います。
うんうんうん。 はい。 うんうん。 はいはい。 うんうんうん。
あとなんか子供の頃のストレスって、たぶん自分の中ではそれがストレスっていうものじゃないんだけれども、例えば学校に行くことがストレス、お稽古することがストレスみたいな、そういったストレそれがなんかストレスっていうのも嫌なことっていう感じで、そこからやっぱ逃げ出すことってなかなか難しいじゃないですか、子供の頃。
な うん。 はい。 うんうん。 うん。 はい。
でも
うんうんうん。そうですね。
今大人になって、たぶん子供の頃よりかは、すごいもっと何百倍もの大きいストレスを抱えてはいるんだけれども、そこから逃げる術だったり、自分が、その、お風呂に入ってリラックスするとか、そういった、あの、それを解消する術をすごい身に着けてきてんのかなって思います。
うん。 うんうん。 はい。 うんうん。 はい。